वो इंडस्ट्रीज़ बेसिकली गाँव में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि गाँव में आप देखेंगे जी, बहुत सारी मतलब जगहें आप वो वेकेंट देखेंगे, खाली देखेंगी। शहर में क्या है कि तमाम प्रदूषण की दिक्कतें हैं और कन्जेस्टेड एरिया है बहुत, जैसे आप एनसीआर वग़ैरह वो अगर देखेंगे, मैं तो अभी वहीं से कॉलेज खत्म मैंने करा है। तो आप अगर एनसीआर वग़ैरह को देखें, तो बहुत कंजस्टेड है और जो वा अगर आप यूपी में चले जाएँ कुछ गाँव में या फिर एमपी की साइड चले जाएँ बॉर्डर यूपी एमपी बॉर्डर तो वो एक बहुत ही खाली जगह है, हरा-भरा जगह है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री की सेटअप वही कर देते हैं। अब जो चीज़ें एक तो बिगड़ रखी थी उधर, अब वो इंडस्ट्री के सेटअप इधर आने से क्या होता है, जो मतलब पा पर्यावरण तो ख़राब हो ही रहा है। उसके साथ-साथ जो उनको वेस्ट डम्प करना होता है, वो पानी में कर देते हैं और गाँव के लोग हैं। त अभी मतलब जैसे कि मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ तो, अभी इतनी शिक्षा नहीं है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनको रोका जाए, मतलब बहुत जगह ऐसे होता है बट म मतलब 90% लोग अभी इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि बड़े लोग हैं, अगर कल को एक्शन लिया तो हमें ही दिक्कत ना हो जाए, तो पहले डर आ जाता है। तो इस इस चीज़ को सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए जैसे अभी आपने केस देखा होगा हाल ही में। तेलंगाना में कोई आईटी पार्क हैदराबाद में बन रहा था जहाँ 400 एकड़ की ज़मीन प्रॉपर्टी थी, जो जंगल था, फॉरेस्ट था, उसको मतलब वो करके। तो अब सरकार अब हम भी क्या करें, जब सरकार ही इस में लग गई है, सबको ये दिखाना कि हमारा प्रदेश एक टेक्नोलॉजी में बहुत विकसित है, तो वो लोग ही जब पर्यावरण को दूषित करने में लगे हैं। तो आम जनता इस डर से भी बहुत थोड़ा पीछे हट जाती है। आपका क्या कहना है इस पे?
हुँ। हाँ। उ, जी। जी। जी, जी। जी। हाँ जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। सही बात है। जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी।

नहीं, नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लोग हैं। उनको ये नहीं पता है कि ज़्यादातर दिक्कत उस पानी से उनको ही हो रही है क्योंकि एट द एन्ड वो पानी कहीं न कहीं से घूम के उनके तक वो पानी आ ही रहा है। तो जो वो लोग नदी में पानी मतलब ऐसा देंगे जो वॉशर मैन्स वग़ैरह इतने लोग धो मतलब धो कपड़ा धोने वग़ैरह का काम करते हैं तो मोस्टली अभी शहरों में ये चल रहा है कि लॉन्डरी सिस्टम आ गई। बट आप गाँव में अगर आप जाके देखेंगे तो उन लोगों का बेसिकली जो लॉन्ड्री होती है वो नदी की नारे ही होती है, मैंने देखा है बहुत उम, सारे गाँवों में। तो इसपे उन लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। सरकार को भी कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। या फिर उनके लिए कुछ ऐसा बनाया गाँव में कि भाई आप यहाँ पे ये चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करें कि भई आप ये लॉन्ड्री बड़ी-बड़ी मशीनें खरीदो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं कुछ लोन पे पैसे दें। जिससे कि अगर उनको आप लुभाएँगे कोई स्कीम देके तो एक क्या ही पर्यावरण बचा रहेगा, जिससे कि वो दूषित नहीं होगी वो पानी। अब जैसे आपने भी बोला कि गायों को नहलाना फिर आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी पानी में स्विमिंग करने ल कर करते हैं। तो आप किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं? एट द एन्ड हम खुद को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जितनी नदियाँ हैं ज अ, और जितनी नदियाँ दूसरी जैसे यमुना पे अभी तो सरकार जो भी कर रही है जो सरकार करती आयी है, अभी बहुत उसका ख़ासा मतलब वो नहीं दिखा है अभी तक, रिजल्ट नहीं दिखा। बट देखते हैं। अब जैसे कि जैसे यमुना को सरकार ने कंट्रोल में लिया है। सरकार को एक छोटे-छोटे स्तर पे जितने उनके छोटे-छोटे ऐसे नेता होते हैं, छोटे-छोटे जो उनके का कार्यकर्ता होते हैं, उनको उनको लगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। कि वो लोग छोटे-छोटे कार्यकर्ता को क्या है कि वो लोग बेसिकली चुनाव के टाइम पे जाग
जी। जी, जी। जी। हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी। सही बात है। जी, जी। जी, जी। जी। जी।
तो छोटे-छोटे का